Bisa, eee, menceritakan dulu nih, eee, tujuan jangka panjang yang Kakaknya kejar. Misalnya seperti rumahkah atau pensiun atau juga pendidikan anak atau nikah. Jadi kalau menurut Kakaknya apa sih yang paling penting buat Kakak sendiri?
Iya Eee, kalau e menurut aku sih yang paling penting itu bukan rumah, bukan untuk pernikahan, tapi kalau untuk pernikahan mungkin masih jauh ya, saya belum, mmm, apa, belum ber berpikir ke sana, seperti itu. Ya paling heeh. Jadi untuk jangka panjangnya untuk pensiun, itu juga udah saya tabung melalui BPJS kan ada tuh ya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, terus, eee, paling ini sih nabung untuk lebih kepada untuk traveling atau untuk, eee, apa kayak simpanan untuk masa depan aja sih kayak gitu sih, Kak.
Oh, oke. Mmm, iya iya. Berarti kan e Kakaknya itu nabung nabung un nabung financial ini tuh cuma untuk, eee, hal-hal yang yang memang senang-senang mungkin ya? E karena untuk tujuan, eee, menurut Kakaknya kayaknya harus butuh effort lagi mungkin, untuk tabungan yang, eee, memang targetan. Nah, eee, pertanyaannya, apakah, eee, ke depannya itu setelah Kakak tadi kan bilang bahwasanya nabung untuk traveling, misalkan untuk senang-senang, gitu kan? Nah, untuk ke depannya ada nggak nabung itu ada semacam targetan tersendiri gitu? Apakah harus nominalnya itu harus sekian, atau nominalnya itu harus segini supaya bisa mencapai sesuatu yang ingin digapai gitu, Kak?
Kalau untuk pengaturannya aku nggak pakai nominal tertentu ya. Jadi aku pakai persentase aja. Misalnya dalam sebulan itu misalnya aku dapat 5 juta jadi aku b eee, bagikan persentasenya misalnya 50% untuk kebutuhan sehari-hari, lalu tiga puluh persen untuk investasi, 20% untuk dana darurat, seperti itu. Jadi e karena kalau mungkin ini cocok-cocokan, Kak. Jadi kalau aku pribadi, itu, kalau misalnya pakai nominal tertentu ada target misalnya dari 5 juta itu aku simpan 1 juta untuk investasi, itu, aku malah nggak cocok seperti itu. Jadi harus pakai persentase karena lebih suka nominal yang tepat, eee, yang bisa aku, eee, yang bisa d ditabung, seperti itu.
Mmm. Mmm, iya. Mmm. Oh, iya, berarti kalau misalkan seperti itu, eee, misalkan nih Kakak mendapatkan penghasilan, eee, sekian, tadi yang Kakak, eee, sebutkan misalkan 5 juta nih. Eee, kalau Kakak itu tipenya menyisihkan dulu di awal ataupun habiskan dulu, eee, misalkan ada sisa nih di akhir, sisanya 2 juta atau 1 juta baru, eee, diinvestasikan. Itu Kakak yang kayak gimana tuh?
Iya. Oh. Jadi, misalnya 5 juta, 5 juta sudah di tangan. Aku langsung hitung tuh, 50% dari 50 j eee, dari 5 juta, 30% dari 5 juta, 20%. Nah, itu kan nanti kelihatan tuh, eee, nominalnya. Nah, nominalnya ya sudah, aku harus patuhi sesuai dengan perhitungan itu. Jadi kalaupun misalnya, 50% tadi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya aku harus memenuhi kuota 50% itu, supaya tidak d sampai ngambil dari pos investasi atau tabungan, seperti itu, Kak.
Mmm. Ah, iya, iya. Berarti e dari Kakaknya benar-benar luar biasa ya dari tingkat, eee, disiplinnya gitu, eee, soalnya kan e biasanya orang-orang itu susah gitu, untuk mengatur keuangan di awal, eee, kalau misalkan, eee, mereka itu mendapatkan gaji sekian gitu, terus gajinya itu dibagi-bagi lagi 50%, 30%. Ya, eee, biasanya kalau kebanyakan orang sih, ya, apa adanya gitu. Misalkan sehabisnya aja, eee, terus di akhirnya sisa 1 juta baru ditabungin, tapi kalau, eee, soal Kakaknya, ya, terbilang bagus ya, apalagi tingkat disiplinnya itu harus benar-benar ketat ya. Nah, untuk membicarakan hal disiplin ini, bagaimana sih, eee, menurut Kakak gitu kan, supaya kita itu bisa disiplin dalam menabung nominal tertentu? Eee, contohnya tadi nih, Kakak menyebutkan bahwasanya, eee, misalkan, eee, 10% itu harus diinvestasikan, eee, terus 20% ini, eee, menjadi dana darurat, gitu. Nah, e apa yang membuat Kakak itu, eee, bisa disiplin, bisa ketat, dalam membagikan hal tersebut? Eee, karena biasanya kebanyakan orang susah loh untuk seperti itu.
Betul. Mhm. Mungkin target, Kak, karena dengan adanya nominal dari persentase itu, itu menjadi target, seperti itu. Jadi target dan kemauan dari niat sih, niat yang kuat dari diri sendiri karena kalau misalnya aku pakai sistem yang tadi Kakak sebutkan, misalnya dari 5 juta aku pakai 2.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari, terus aku langs eee, terus 2.500.000-nya yang sisanya itu, baru nanti aku eee
<clears throat> Oh, iya.
sum e sa masukkan ke tabungan atau investasi seperti itu. Itu aku tidak bisa maksudnya harus ditentukan dari awal, seperti itu, supaya nanti ada bayangan ada bayangan dari awal karena kalau di akhir-akhir itu pasti nanti akan keterusan untuk beli sesuatu yang tidak aku butuhkan, jadi malah boros, seperti itu, Kak.
Mmm, iya. Iya e betul sih, karena eee, memang kalau misalkan nggak diatur seperti itu, ya, mungkin dari orang-orang tersebut kebanyakannya karena tidak ada aturan, jadi keuangannya itu kayak apa adanya gitu, dan juga mungkin bisa aja menuruti hawa nafsunya supaya bisa membeli hal-hal yang nggak dibutuhkan gitu. Betul. Nah, eee, untuk Kakaknya nih, eee, tadi kan, eee, Kakak itu bilang bahwasanya, eee, targetannya itu harus 50%, e 20%, misalkan. Nah, eee, kan ke depannya itu nggak ada yang eee, tahu ya kondisi keuangan itu kayak gimana gitu, dan mungkin Kakaknya juga sudah menyisihkan buat dana darurat kali. Nah, seperti yang dulu gitu kan, seperti kejadian yang masa lalu ketika ada pandemi Covid melanda gitu kan. Eee, banyak eee, dari pekerjaan kantoran yang memang, apa namanya tuh, di dirumahkan, terus gajinya itu dipotong 50%. Nah, itu kan benar-benar hal yang nggak terduga. Nah, untuk eee, menyiasati hal tersebut gitu e misalkan Kakak itu udah memakai nih dana darurat, terus terpaksa gitu memakai dana yang lain. Nah, kalau misalkan seperti itu, apa sih yang harus Kakak lakukan, gitu?
Iya. Iya. Betul. Iya. Betul. Betul. Iya. Ya, kalau memang perlu adanya dana darurat itu adalah untuk hal-hal semacam itu, yang bers yang namanya juga dana darurat jadi bersifat darurat. Jadi kalau ada apa-apa dengan kondisi perekonomian dunia atau kondisi perekonomian keluarga, itu bisa memakai dana darurat itu. Nah, kalau misalnya, ternyata dana daruratnya tidak mencukupi, nah, itu mau tidak mau harus mengambil dari, eee, sedikit tab dari tabungan, dari investasi masa depan, begitu karena men karena bagaimanapun juga, kita sebagai manusia itu pada dasarnya intuisinya itu kan bertahan hidup ya, jadi bagaimana caranya kita harus bertahan hidup dari segala keuangan yang sudah kita miliki. Nah, e ya, puji syukur kalau misalnya nanti di kemudian harinya ada pekerjaan yang dengan gaji yang lebih baik, seperti itu, jadi bisa menutupi kekurangan atau, menutupi dari, eee, dana daruratnya yang sudah habis, misalnya seperti itu, Kak. Jadi ya
Mhm. Mmm, iya.
Ya, jadi kalau misalnya iya, dana darurat itu seb sebenarnya kalau sudah mendapatkan gaji, memang perlu adanya pos dana darurat, itu sudah jadi kewajiban. Ke eee, bagi aku juga seperti itu, Kak. Jadi kalau nggak ada dana darurat, itu hanya mengandalkan dari investasi masa depan, itu, tidak akan, apa ya, berhasil. Begitu.
Mmm. Iya. Iya, eee, betul sih, Kak. Karena e memang apa yang Kakak lakukan itu benar-benar e ketat juga ya, disiplin yang luar biasa gitu. Karena e apapun kejadiannya di masa depan dengan ekonomi yang penuh ketidakpastian, ya, eee, kita bisa aja mungkin mengalami hal tersebut gitu, dan, eee, apa yang Kakak lakukan itu udah bagus gitu kan. Eee, karena biasanya itu, orang-orang kan kalau misalkan, eee, menghadapi hal tersebut kalau nggak disiapkan dana darurat atau dana apapun itu, pasti kan berujung pada hutang gitu, ataupun sekarang itu udah banyak paylater, dan lain sebagainya gitu. Nah, e kalau menurut Kakak nih, eee, apa sih pendapat Kakak mengenai orang-orang e yang memang mereka itu kurang melek gitu kan tentang mengatur keuangan, sehingga, eee, tujuan akhirnya itu ya itu, ke pinjam pinjaman online gitu, pinjol, ataupun ke paylater, karena sekarang tuh kan makin banyak nih, eee, makin marak gitu iklan-iklan pinjol yang ber ber berseliweran gitu kan. Itu kan artinya banyak juga peminat dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan mungkin kebanyakan dari mereka itu dari golongan menengah kali ya, karena ada aja gitu kan yang, eee, meminjam uang tersebut, eee, mungkin bisa aja untuk gaya hidup ataupun e an sedikit mungkin ya untuk kebutuhan hidup. Nah, menurut Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengenai hal tersebut?
Mhm. Oke. Kalau menurutku, nah, ini, kekurangan dari pendidikan di Indonesia menurutku karena dari kecil di sekolah kita tidak diajarkan bagaimana caranya mengelola keuangan. Jadi, yang kita tahu dari kecil itu kalau kita dapat uang kita bisa manfaatkan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan, lalu sisanya menabung, seperti itu, tapi, kita tidak diajarkan dari kecil itu bagaimana mungkin sulit ya, bagaimana dunia itu
Mmm.
bekerja gitu, maksudnya, eee, iya, dunia itu bekerja. Mungkin untuk anak kecil untuk diajarkan seperti itu masih belum paham ya, tapi tetap bagaimanapun juga menurutku diajarkan dengan cara persentase yang tadi saya sebutkan, itu sangat membantu sih kalau diajarkan dari kecil. Nah, sedangkan kalau sekarang dengan cara yang hanya menabung dengan cara menyisakan sedikit di akhir, itu memang sudah jadi kebiasaan umum, begitu, dan menurutku iya, menurutku itu yang menyebabkan orang-orang akhirnya terjebak dalam pinjaman online, atau utang-utang seperti itu. Jadi sangat disayangkan ya karena pendidikan tentang keuangan itu tidak diajarkan sejak dini. Terutama kalaupun tidak diajarkan di sekolah, bisa diajarkan dari orang tuanya, begitu.
Iya. Mmm. Ah, iya sih. Mhm. A i iya, betul sih, Kak.
Jadi iya, begitu. Kalau misalnya kalau misalnya orang tuanya mengajarkan, misalnya anak dikasih 100.000, "Nak, kamu bisa tabung loh dari uang 100.000 ini, kamu bisa ambil 50%-nya untuk bersenang-senang, lalu 50%-nya lagi untuk ditabung." Begitu sih, Kak.
Wah, itu kelihatannya memang benar-benar penting ya pendidikan, eee, ekonomi mungkin atau cara mengatur keuangan yang mungkin harusnya diajarkan sejak dini, mungkin sejak SD ya. Nah, berarti kan kalau misalkan seperti itu, eee, orang-orang tersebut bisa aja gitu beradaptasi gitu, eee, dengan apa yang terjadi pada diri sendiri ya ataupun apa yang terjadi pada di masa depan nanti. Nah, eee, pertanyaan terakhir nih buat Kakaknya. G gimana sih e caranya supaya bisa beradaptasi dalam kondisi keuangan apapun yang, eee, Kakak terima, gitu?
Iya. Ya, bagi aku sih memiliki keuangan yang cukup dengan kemampuan diri sendiri itu sudah memenuhi persyaratan untuk bertahan hidup, jadi seperti itu sih, Kak. <chuckles> Jadi, ya, karena keadaan setiap orang beda-beda ya, kemampuannya berbeda-beda, kemampuan untuk m
Iya, iyap.
me itu, uangnya juga berbeda-beda. Jadi, terima kasih banyak, Kak, untuk obrolannya.
Wah, iya, sama-sama, Kak. Menarik sekali nih.